อื้อฮือ อันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่ได้ยากสักเท่าไร แต่ทีเนี้ยก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะไปให้คำแนะนำอะค่ะ อยาก สอบถาม คุณนิดหนึ่งว่า คุณเนี่ยได้มีการไปเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะ เพื่อนคนนั้นน่ะที่พาผู้หญิงคนเนี้ยมารู้จักมาเจอเราอะค่ะ?
อืม อือฮึ อืม เราก็ยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังเลยค่ะ เราแค่รู้สึก เอ๊ะ ในใจอยู่ อะไรอย่างเงี้ย ก็นี่แหละค่ะ มาปรึกษาคุณ แล้วก็ เอ๊ะ คิดว่าหลังจากเนี้ยจะทำยังไงดีที่จะแบบว่า คือ อา อย่างน้อย ถ้าเกิดว่า เออ เราก็ควรอาจจะไปคุยกับเพื่อนเขาเนาะ เพื่อนที่เขารู้จักว่าผู้หญิงคนนี้นิสัยยังไง อะไรอย่างเงี้ย เพื่อได้เข้าใจเจตนาเขามากขึ้นใช่ไหมคะ?
อืม แต่เราว่าลึก ๆ แล้วเนี่ยมันมีเสียงในหัวบอกอยู่แหละค่ะว่า เจตนาเขาน่ะเป็นยังไงนะคะ แต่ว่า เราแค่ต้องการสิ่งยืนยันเฉย ๆ คือก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างละเอียดเนาะ แล้วเราอยากจะบอกคุณเลยว่า ความรู้สึกว่ามันแปลกน่ะค่ะ แล้วก็ยังไม่ไว้ใจเนี่ย สมเหตุสมผลมากนะคะ คุณนี้ มากหรือว่าระ ระแวงเกินไปเลยอะค่ะ คือ อยากจะบอกเลยว่า ผู้หญิงคนเนี้ย เขาไม่ใช่เพื่อนของคุณโดยตรง เป็นเพื่อนของเพื่อน ด้วยซ้ำ แล้วเป็นฝ่ายมาทักสามีคุณก่อนน่ะค่ะ แต่สามีคุณเขาก็ตอบ เพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจเนาะว่า เป็นเพื่อนของคุณ ซึ่งอันเนี้ย อะคะ มันเหมือนแบบ เป็นพื้นที่สีเทาแล้ว ที่คุณควรตั้งขอบเขต เพราะว่าตอนเนี้ยคุณน่ะค่ะ รู้สึกไม่สบายใจ แล้วก็ ต้องการ ความชัดเจนเพิ่มขึ้นเนาะ
อืม ใช่ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ